Evet.
Lütfen, lütfen buyur.
Eee, ni nişastadan yapılan bazı poşetler var, ııı, çöp poşetleri. Iıı, onlar satılıyor mesela. Eee, hatta ben uzun zaman onları kullandım ama onlar da bir süre sonra yasaklandı çünkü onların da bir uzar uzun bir süresi var, yani doğada, eee, kaybolma süresi gene de uzun, hani, eee, o yüzden onlar da yasak. Şu anda ben karton çöp kullanıyorum, yani çöp kutuma kâğıt bir poşet aldım, onu koyuyorum. Evet ve biyo çöpü olarak ayrı tutuyorum
A, duymuştum. Hı hı. Hımm. A, çok mantıklı. Hı hı. Evet çok makul bir hareket. Hı hı, hı hı. Ya, a aslında o kadar mantıklı bir hareket yapmışsın ki mesela ben de şey düşünüyorum. Eee, önceden mesela, eee, çocukken, eee, ilkokuldayken vs. eee, hani işte plastik için ayrı, cam için ayrı ve de biyo için ayrı şeklinde çok yoktu aslında, göremiyordum ama geç geçtiğimiz zamanlarda, yıllarda bir yeğenimin okuluna gittiğimde artık her birisi için ayrı ayrı olduğunu fark ettim. Sence bu tarz şeyler de işe yarar değil mi?
Plastiklerden. Aynen. Eee hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı. Hı, ne kadar güzel. Harika. Evet, tabii ki de çocuklar zaten onları, eee, o şekilde yetiştirirsek, eee, ben o şekilde yetiştiğimi düşünüyorum ve çöpümü elinde taşıyanlardanım diyebilirim. O yüzden, eee, çevreye çok önem vermeye çalışıyorum. Eee, mesela hayvanlar ve deniz ekosistemi üzerine de çok etkisi var. Plastiklerin görmüşsündür. Sosyal medyada işte, eee, plastik poşet takılmış kaplumbağalar, hani, eee, ne kadar yaşamını etkiliyoruz aslında biz insanlar olarak. Eee, o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Evet.
Hı hı. Evet. Ya, çok güzel. Çok güzel, evet. A! Kesinlikle. Hı hı. Evet. Ya, hem onların yaşamı etkileniyor çok doğru hem onların yaşamı et etkileniyor. Bir de bir taraftan şunu da diyebilir miyiz sence? Mesela şimdi insanoğlu olarak bizler deniz ürünlerini de tüketiyoruz. Çocuklar yiyor vs. Eee, eee, şimdi baktığımızda bir noktada dolaylı olarak, eee, bir plastik tüketimi de oluyor insanlar tarafından değil mi? Bu da var yani.
Evet. Hı hı. Evet. A. Doğru. Evet. Evet. Evet. Aynen.
Ne dersin? Yani bu
Kesinlikle, yani, eee, doğadan faydalanıyoruz biz insanlar olarak ama doğaya gerekli, eee, yatırımı da yapmamız gerekiyor. Bizim de ona karşı borçlarımız var. Eee, o yüzden hayvanları yani hepimiz bu doğada yaşayan varlıklarız yani. O yüzden, aynen. Saygı duymamız lazım.
Doğru. Hah. <chuckles> çok doğru. Kesinlikle. Eee, bir de Hı. Hı. Bir de mesela ekosistemden bahsettin ya hani bu işte denizdeki, okyanuslardaki ekosistemden. Aklıma şey de gelmedi değil mesela, eee, bizler tabii ki de pikniği çok seven bir, eee, işte, eee, insanlarız. Eee, insan olarak doğayla iç iç olmayı seviyoruz ama bir taraftan da o pikniğe gidildiğinde ya, bazen böyle gerçekten de bilinçsiz insanlar olduğunu ne kadar da böyle, eee, görebiliyorsun. Çünkü bir bakıyorsun plastik yığınıyla karşılaştığın yerler oluyor yani çöp, eee, işte şişeleri, pet şişeleri atıyorlar. Ya, buna ne kadar aslında hani üzülüyorum, ne kadar acı bir durum... Çünkü bu hem, eee, toprağın da verimliliğini azaltıyor.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Ne kadar acı. Kesinlikle. Ya, biliyor musun? Iıı çok.
Hı hı.